ก็ ต้อง ต้องดูอะค่ะว่า วันนั้นที่เพื่อนมาค้างวันไหน ใช่ไหมคะ? คือปกติไอ้ช่อง 9 ช่อง 7 เนี่ย มันจะ เขาเรียกว่า เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ใช่ไหมคะ? ถ้าเพื่อนมาเสาร์ อาทิตย์ อย่างเงี้ย ก็จะแบบว่า อะ ไปดู ลองดูช่อง 9 ช่อง 7 ว่า มันมีอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ แต่เราต้องแบบศึกษาโปรแกรมก่อน เพราะว่าเอาจริง ๆ นะ เวลาไปดูช่องพวกนั้นน่ะ เรามีการ์ตูนอย่างเดียวที่เราอยากดู ก็คือการ์ตูนโดราเอมอน <chuckles> เออ ต้องเป็นโดราเอมอนอย่างเดียว เรื่องอื่นไม่ดู ไรเงี้ยอะค่ะ ก็ ก็ดูว่าแบบว่า เออ แบบ <sniffs> เราจะ โดราเอมอนจะมากี่โมง ส่วนใหญ่ก็ตอนนั้นเหมือนน่าจะมา 8 โมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะดูอาการก่อนว่า อุ๊ย ไหวไหม เพราะว่าด้วยความที่แบบไม่ได้นอนทั้งคืนน่ะ เออ มันก็จะร่างกายเพลีย แล้วแบบเด็กอะเนาะ มันก็แบบ บางทีก็แบบ จะชอบแบบ อาจจะแบบ อ่า อยากนอนพลังหมดแล้ว ไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้าพลังยังเหลือ ก็คือดู แต่บางครั้งก็ไม่ดูนะ แบบเข้านอนเลยแกไม่ไหวแล้ว อะไรอย่าง เงี้ย <chuckles>
อา ครับ อืม ครับผม อืม อา ครับผม อืม อืม ครับผม โอ้โฮ ก็แบบทั้ง ถึงเช้าเลยเนาะ อันนี้ต้องถามนิดหนึ่ง คือพูดถึงกลิ่นแล้วเนี่ย คือแบบปัจจุบันเนี่ย ที่คุณได้กลิ่นเนี่ยแบบปกติ แล้วยังนึกถึง ตอน ตอนช่วงเวลาเด็กอย่างเดียวเลย ใช่ไหมครับ? คือ ช่วงเวลาแบบได้ดูหนังจนถึงเช้า อะไรอย่างงี้? แล้วมันเป็น อ่า ความรู้สึกคุณจะเป็นยังไงอะครับผม แบบรู้สึกเหงาหรือเปล่า หรือว่ารู้สึกมีความสุข หรือว่ารู้สึกยังไงอะครับผม?
ใช่ ใช่ ๆ มันหลายความสุขปนกันเลยค่ะ เอ่อ ความ หลายความรู้สึกปนกัน คือ <sniffs> มันมีความทั้งคิดถึง คิดถึง รสอาหารเนี้ย คิดถึงคุณยายค่ะ เพราะว่าคุณยายท่านเสียไปแล้ว อา คุณยายท่านเสียไปแล้ว แล้วก็เรารู้สึกว่า หมูทอดที่ท่านทำอะอร่อยที่สุดแล้ว เพราะว่าไม่รู้ทำไมอร่อยที่สุดนะ แต่อาจจะเพราะว่า เหมือนแบบมันเป็นความรัก ความใส่ใจ ที่ท่านมีให้เรา อะไรประมาณเนี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เหมือนกับว่า ติดอยู่ในความทรงจำ พอนึกถึงมันก็มีความแบบ คิดถึง แล้วก็เศร้าด้วย เพราะว่าการจากลาเนี่ย ก็คือ ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่จะแบบได้เจอกันอีกอะเนาะ ถ้าพูดถึงความเป็นจริงอะ อืม เหมือนกับว่า ไม่รู้ว่าชาติไหน หรือเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันอีก มันเหมือนแบบ เออ นั่นแหละเศร้า <chuckles> พูดแล้วก็เศร้า เออ ใช่ เราก็เหมือนจะร้องไห้
อืม อืม อืม ครับ ครับ อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับผม อ๋อ อืม มันก็ออกไปทางเศร้า ใช่ไหม? มันก็แบบรู้สึกว่า คิดถึงมากกว่าเนาะ อืม แล้วปกติเวลาคุณได้กลิ่นนี้คุณจะออกไปซื้อเองไหมครับ? หรือว่าเหมือนกับว่า เพราะมันเศร้าเนาะ ก็เลยไม่ได้อยากกินอะไรเป็นพิเศษ แล้วก็อร่อยไม่เท่ากับที่คุณยายทำด้วย เวลาได้กลิ่นนี้ ได้ ท ได้ไปซื้อไหมครับ หรือว่า ไม่ ไม่ค่อย ไม่ค่อยเท่าไรอะครับผม?
ใช่ ๆ ๆ ใช่ค่ะ